Ja, das ist dann schon immer ziemlich 'n Stück weit auch schade, ne, aber irgendwo ist es natürlich auch schön, wenn das Ende irgendwie cool ist. Ähm, ja, so 'ne Gefühlsmischung irgendwie und richtig spannend auf jeden Fall. Meistens enden die ja auch schon ganz besonders irgendwie. Da machen sich die Serienmacher ja schon so ihre Gedanken. Ähm, und ich glaube, alle von diesen Serien
Mhm. Mhm. Okay.
ja gut, bis auf „House of Cards” vielleicht äh, hatten irgendwie ’n gut ausgearbeitetes und cooles Ende. Gut, „House of Cards“-Skandal, ja okay, ne? Also das wurde
De da ist halt die Serie dann quasi ’n bisschen aus’m Ruder geraten. Erzähl noch mal ganz kurz. Am besten vom ganzen Event.
Ja, also dadurch, dass ja Kevin Spacey in diesen Missbrauchsskandal verwickelt war genau, und da da hat man ihn ja dann genau rausgekürzt. Ja, hat 'n bisschen „Two and a Half Men“-Charly-Sheen-Vibes leider ähm, ja, kein schönes, ausgearbeitetes Ende deswegen für mich, äh, auch die letzte Staffel nicht geguckt, ähm.
Genau. Genau. War der aus dem Set raus, ne? Ja. Ah, die hast du dann gar nicht angeschaut mehr.
Ne, genau.
Oh.
Ja, hat für mich nicht mehr dazu gehört.
Okay, ja gut, er hat natürlich viel ausgemacht äh, Kevin Spacey hat da natürlich unglaublich viel ausgemacht und, äh
Mhm.
ohne ihn wahrscheinlich nicht mehr dieselbe Serie, vermut aber dann nimm doch mal du hast jetzt mehrere andere genannt schon dann erzähl doch mal, ist denn ist denn „Blacklist” zu Ende oder läuft noch.